Sebenarnya kalau untuk saham ini aku masih banyak belajar sih, Kak, maksudnya, masih ada juga aku beli saham yang ternyata kurang stabil ke sini-sininya tapi, balik lagi ketika harganya belum stabil, aku nggak mungkin jual kan, Kak, maksudnya kalau harganya di bawah harga pasar aku belum bisa jual. Jadi kadang ya simalakama juga, Kak. Kayak menyimpan, eee, uang investasi tapi di saham yang ibaratnya terlalu beresiko, nggak ngasih untung, tapi ya itu balik lagi, Kak, untungnya aku, eee, punya beberapa saham yang memang, eee, apa ya, <tsk> eee ya, eee, yang lumayan lah profitnya kayak gitu. Nah, itu yang lumayan membantu, tapi kalau saham itu karena aku masih memulai ya, baru mulai ya, Kak, dan investasiku juga belum besar. Jadi itu kayak, eee, keuntungan kayak sisa eh, kok sisa hasil usaha namanya apa ya kalau pembagian profit itu ya, mmm, Itulah ya.
Heeh heeh. Oh, heeh heeh. Betul. <chuckles> Betul betul. Heeh. Yang lumayanlah ya profitnya ya. Iya iya. Heeh. Oke itu, margi eee, ini ya iya, pembagian inilah bagi hasillah ya, usaha. Heeh.
Iya, pembagian hasillah iya. Nah pembagian saham itu, itu tuh dikit banget, Kak, kecil. Jadi biasanya aku tumpuk aja itu di, eee, apa, di rekening, eee, sahamku nanti kalau udah banyak biasanya aku beli lagi, eee, dalam bentuk saham lagi gitu, aku investasikan lagi. Aku puter aja sih, Kak.
<chuckles> Heeh. Oh. Itu. Heeh. Puter aja. Itu kakaknya apakah, eee, tadi gitu ya, dikumpulin? Nggak langsung dimasukin aja, Kak, ke sahamnya gitu, jadi hasil dari pembagian, deviden ini, nah tadi ya deviden gitu ya, apa heeh, apa nggak langsung dimasukin ke saham lagi, Kak, waktu itu?
Mmm. Hmm. Hmm. Iya deviden ya, lupa namanya. <chuckles>